Ah ja, mhm.
Ähm, ich weiß nicht, ob die dir dir was sagt, aber da hast du dann eine ganz besondere Soße, die du im Prinzip dadurch machst, dass du die, äh, Weißwurst in der Soße machst. Ähm, die Soße wird auch tatsächlich mit Malzbier gemacht, das ist auch was, äh, Interessantes daran, mhm, und es ist halt auch etwas, das machen wir nur einmal im Jahr. Es kommt nur an Weihnachten, aber es schmeckt auch so unfassbar geil, also, es ist so etwas, ich könnte mich in diese scheiß Soße könnte ich mich reinlegen ich könnte ich könnte das jeden Tag eigentlich im Prinzip essen, aber, äh, ne, das herzustellen ist 'n bisschen teuer, aber du musst ja auch ich ich glaube, du du brauchst insgesamt irgendwie 5, 6 Liter an Malzbier und alleine das kostet ja schon was. <chuckles>
Mhm. Okay. Ja, das ist ja interessant. Ne, das wusste ich nicht. Ja. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, das klingt aber echt interessant, äh. Hast du da mal 'n Rezept oder so irgendwann mal? <chuckles>
Mhm. Ja. <chuckles> Kann ich gerne mal raussuchen, klar. <chuckles>
<snorts> Ja, d d das wäre also da damit würde ich mal ähm, <tsk> zumindest dann mal so nächst nächstes Weihnachten, wenn wir unser normales, äh, Weißwürstchenessen machen, mit dem wir es immer machen, würde ich vielleicht mal sagen: „Hey, ich habe da was Neues gehört, äh, das würde ich halt auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das klingt sehr lecker.” Ich bin ja auch 'n Freund von Malzbier auch.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ich ich ich kann es auch v i ich ich kann es auch mega, äh, empfehlen. Es schmeckt einfach extrem geil, <chuckles> wenn man das so sagen kann.
<clears throat> Mhm.

Oh, okay. Ja, das das kann ich sogar, äh, nachempfinden. Also, ich habe mein ich habe das allererste Mal Kaiserschmarrn, äh, wo ich hier in Österreich noch gewohnt habe, habe ich das da das allererste Mal probiert. Ey, es ist echt es ist echt super. Also, ich hätte nie gedacht, dass es dass es so geil schmeckt. <chuckles> Man hört immer so viel darüber, aber es schmeckt echt voll geil.
Hm, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, s Also, Kaiserschmarrn ist der Hammer. Du hast mir da sogar 'n bisschen was voraus, weil ich habe noch nie original Kaiserschmarrn aus Österreich gegessen. Das das würde das würde ich so gerne mal machen, weil ich halt noch nie in Österreich war. Ähm, dementsprechend, da das würde ich super gerne machen. Aber meine meine Schwiegermutter, die macht selber Kaiserschmarrn und das ist auch super lecker und deswegen ist es halt immer so, wenn man dann halt mal Lust drauf hat, dann fragt man mal so nach: „Wie sieht's eigentlich aus? <snorts> Hast du Lust, bisschen Kaiserschmarrn zu machen?“, und meistens sagt sie dann so: „Ja,“ <laughs> dann dann weiß ich: „Nice, heut gibt's Kaiserschmarrn“, und das kann man halt also, man kann den halt auch einfach so essen, ne? Der ist halt schon sehr saftig, wenn der frisch ist, dann kann man ihn auch so essen. Aber ich liebe Kaiserschmarrn besonders dann halt auch mit ähm, mit Apfelmus oder so.
Oh, okay. Schmeckt super. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Hm, Kaiserschmarrn? <giggles> Oh ne. <chuckles> <chuckles> Super. Mhm. Ach so, okay. Mhm. Ja nö, warum denn nicht? Ist ja auch was Cooles.
Hm. Oder oder mit oder mit oder so. Es ist halt meg
Mhm. Ja, ne, so was ist super. Also keine Ahnung, es es es gibt vieles. Also, ich mag auch gerne, äh, ganz stumpf, äh, sowas wie Stracciatella-Eis oder so. Sowas liebe ich halt auch einfach. Ähm, genau, es es muss ja jetzt nicht irgendwie was Extravagantes in der Art sein, aber Eis ist immer geil. Eis kann man immer dazu essen.
Mhm. Mhm. Ja, Eis. Ja, Eis ist wirklich also, ich war da hast du mir auch was voraus, ich war leider auch noch nie in Italien. Das heißt, ich würde auch super gerne mal so 'ne italienische, richtige italienische Pasta oder italienische Pizza oder halt auch italienisches Eis essen. Wenn ich so drüber nachdenke, Italien ist ziemlich gut, da muss ich mal hin. <chuckles> die haben ja leckere Sachen.
Okay. Oh, okay. Mhm. Mhm. Ne, also das d das kann ich dir wirklich sagen, Italien ist, was es angeht, echt super. Ähm
Mhm.
nur hast du in Italien die Sache, es ist unfassbar teuer tatsächlich. Also, ja also wir waren da, ähm, direkt in Rom, gibt's da 'ne Eisdiele, da hast du über 100 Eissorten, ne? Aber da ja, über 100 wirklich und die sind alle selbst gemacht.
Oh, echt? Oh, okay. Über 100, okay, was?

Ge gestückelte ähm, hier, wie nennt sich das Kartoffeln? Also, es ist alles möglich beim Raclette. Also, da da da das ist richtig, richtig nice.
Mhm. Ja. Ja, du kannst, was sowas angeht, halt echt superviel machen, ne? Also, für mich ist es so, ich w was was mag ich da so am liebsten? Also, ich tue mir natürlich immer so gestückelte Kartoffeln rein. Ich glaube, das ist 'n relativer Standard, kann man so gesehen sagen, ne? Aber, ähm, wir wir machen das zum Beispiel so, wir haben da immer so 'n griechisches Brot oder so Brotscheiben im Prinzip, mhm. Die belegst du dann mit allen möglichen, äh meist ist es bei uns so, dass wir da sowohl als auch Schinken wir haben Sucuk da stehen, wir haben Salami da stehen, wir haben Käse, Scheiblettenkäse und so was da stehen. Und dann, äh, haust du dir das da alle danach durch äh, da rein halt
Mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja. Au ja, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
und das schmeckt halt einfach super und du Und für obendrauf haben wir dann halt, ja, sowohl als auch, äh, Rinderfleisch, du hast da Schweinefleisch, du hast da Hähnchen, du hast da Fisch. Du kannst da alles drauf schmeißen und du kannst dich da halt echt, äh, dran voll fressen, kann man so gesehen sagen, ne? <chuckles>
Ja. Mhm. Ja. Ist halt wirklich so. Also, an Weihnachten und an Silvester ist für mich auch so „okay, da da wird gesündigt.” So
Ja, so ist es. <chuckles> Also, da stimme ich dir vollkommen zu.
Äh, d da da, ist nix mit „okay, äh, jetzt müssen wir hier irgendwie auf, äh auf Zucker oder auf Fett oder so was achten. Ne, jetzt ist hier Weihnachten, Silvester und es tut mir leid, Körper, aber jetzt musst du leiden.” <chuckles> Also, das ist das ist
Jetzt wird reingeschaufelt. <laughs> Ne, ne, das und das verstehe ich komplett. Also, das ist da bin ich bei dir. <chuckles>
Ja, also, das ist halt mega. Und, ähm, wie sieht das bei dir mit Nachspeise aus? Hast du so 'ne Nachspeise, wo du sagst: „Jap, das ist geil.“ Oder es muss nicht mal unbedingt 'ne Nachspeise sein, kann auch 'n 'n Hauptgericht sein, was aber eher so süßlich ist?
Okay.